En fait, il y a un il y a un sujet là qui me qui me trotte un peu dans la tête, enfin qui me pose un petit peu problème. C'est que, mmh, heu, depuis quelque temps, heu, en fait, j'ai j'ai j'ai un projet de de de travaux, heu, chez moi et heu, depuis quelque temps en fait, bah, je me dis, heu, ça fait quelques mois déjà, je me dis que, hem, bah, il faudrait que que j'épargne, quoi. Pour pouvoir payer ces travaux, hem, mais hem, mais là il y a enfin ouais les les mois les mois passent, heu, et heu, en fait j'ai beaucoup de mal, hem, on va dire à, comment dire? À essayer de d'avoir une sorte de budget où, heu, je me dis: «Bon bah voilà ce ce budget là, je peux, heu, c'est c'est des dépenses quoi et heu, et comme ça, ça me laisse, heu, tant de d'épargne par mois». En fait à chaque fois, heu, bah, je je je sais pas trop comment ça arrive, mais à la fin du mois, j'ai l'impression que bah j'ai j'ai perdu, enfin j'ai ouais j'ai perdu un mois de de d'épargne, quoi, et hem et en fait, je je sais pas du tout quoi faire pour, heu, bah, pour équilibrer ça, quoi.
D'accord. Ouais, je vois. Oui. Mmh. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, heu, ouais, je comprends ta question, hein, c'est-à-dire, heu, la difficulté finalement d'épargner, hem, alors que peut-être tu aurais les les ressources, mais heu, voilà, c'est quelque chose que pour l'instant tu n'arrives pas à mettre en place. Heu, est-ce que toi, tu dirais que ton salaire en tout cas, hein, te permet de vivre alors, heu, je sais je sais pas si le mot confortablement est est le bon mais heu, mais en tout cas que tu es pas, heu, systématiquement dans le rouge au 15 du mois?
Mmh. Mmh. Ouais. Oui, oui bah, mon ouais mon salaire, heu, bah, il me il me, on va dire il me convient pour, hem, pour mes dépenses, heu, habituelles, ce qui est, heu, bah, voilà mes besoins habituels quoi du mois, heu, que ce soit le loyer, mes factures, heu heu, je sais pas mon carburant et cetera. C'est, heu, c'est largement, heu, suffisant mais hem, <clicks tongue> mais je sais pas au au cours du mois, en fait, bah j'ai j'ai je vais avoir, heu, je vais avoir plein de dépenses que j'avais pas, heu, spécialement prévues et heu, et en fait, heu, bah, j'ai l'impression en fait que je, mmh, je sais pas comment expliquer ça mais j'ai l'impression que qu'à chaque fois je me fais avoir en fait. Hem, je passe, heu, pas mal de temps, heu, bah, que ce soit sur les réseaux ou hem, ou parfois la télé ou autre et en fait, heu, mmh, j'ai un truc avec les promos, c'est moi c'est les promotions vraiment qui me qui me qui me «tuent» entre guillemets. Hem, c'est qu'à chaque fois que que que je vois une promo, en fait, je me dis à chaque fois: «Mais là si je si j'achète pas, heu, ce produit-là, bah, quand je vais en avoir besoin, bah, j'ai je vais dépenser peut-être le double ou le triple alors que là, bah, il y a vingt -20%, - 30%» et je crois que c'est ça en fait qui me qui m'embête le plus.
D'accord. Ouais. Pour tes besoins. Mmh mh. D'accord. D'accord. Ah! Oui. Ouais. Ouais. D'accord, ouais, tu as tu as tendance à à sauter sur les bonnes affaires, si je comprends bien donc heu, si si je j'analyse bien la situation, hein, que tu m'exposes, en fait, les dépenses, heu, imprévues dont tu me parles et qui finalement, bah, gâchent un peu ta capacité d'épargne, heu, sont des dépenses, heu, non pas parce qu'il t'arrive, heu, tu sais? Un truc heu, ta machine à laver tombe en panne, heu, ou il faut que tu changes un truc sur ta voiture, mais c'est parce qu'en fait tu cèdes un peu aux sirènes de la consommation et que, heu, bah, tu te laisses, heu, tu te laisses tenter par certaines promotions, heu, qui, bah, effectivement, hein, si tu te dis: «Heu, voilà je saute pas sur l'affaire, heu, je vais je vais un jour le regretter».
Mmh. C'est ça. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais c'est ça, bah c'est exactement ça en fait. Je ouais j'essaye, heu, à chaque fois de me dire: «Bon bah, je là ce ce mois-ci je je fais attention et heu et je je sais pas comment ça arrive en fait. C'est c'est par, hem, c'est par étape on dirait, heu, enfin je je me je vais me dire: «Oh bah c'est c'est pas très grave si je si j'achète ça. C'est que 50 € ou c'est que 80 €» mais en fait, heu, quand j'arrive à la fin du mois, je me dis: «Mais, ah ouais, heu, mais en fait j'ai j'ai beaucoup craqué» et au final c'est pas 50 € c'est 50€ mais fois 10 ou fois 15 et et tout de suite bah, ouais à la fin ça ça fait une énorme somme, quoi.
Mmh mh. Oui. Moui. Bien sûr, ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à t'ouvrir un compte, alors soit dans la banque actuelle hein, dans laquelle tu es. Soit sur une banque en ligne, c'est-à-dire, heu, une banque sans frais où tu mettrais, tu vois? Spontanément, heu, avec un virement, une somme d'argent. Alors après, à toi de déterminer laquelle est la bonne pour toi. Est-ce que c'est 50 €, est-ce que c'est 100 €, est-ce que c'est 200 €. Mais tu vois? Cette somme-là, elle irait déjà sur ce compte et finalement elle ne serait pas à dépenser dans des promos, heu, qui sont peut-être pas forcément, heu, hyper pertinentes.
Mmh mh. Bah heu f j'ai un peu essayé, heu, ce système-là. Mais, en fait, moi, mon problème c'est que, hem, heu, si <chuckles> si je suis pas bloqué, heu, de vraiment, heu, de manière claire c'est à dire que je ne puisse pas, heu, utiliser ma carte par exemple, bah, en fait, à chaque fois je me dis, heu,: «B ouah c'est pas très grave si je dépasse, heu, de tant, heu, le le budget». En fait, j'avais déjà essayé, hem, comment on appelle ça? Heu, sur les il y a des applications en fait où on où on met, heu heu bah, le le budget, heu, qu'on veut, heu, qu'on veut épargner, le budget, heu, qu'on a pour dépenser et cetera. Mais le problème c'est qu'en fait moi vu que c'est pas bloquant, bah heu, je je je passe, heu, <chuckles> je passe outre en fait, heu. Je à chaque fois, je me dis; «Bon, bah, c'est pas ouais c'est pas très grave si je dépasse un petit peu», mais, heu, mais comme je l'ai dit, heu, précédemment en fait, heu, je dépasse un petit peu mais plusieurs fois dans le mois et à la fin, bah, ouais ça fait une grosse somme quoi.
Mmh mh. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Alors je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 et je je reprends mon idée en ajoutant du coup un un argument, heu, tu mettrais cette somme-là, heu, mensuellement hein grâce à à un virement que tu ferais depuis ton compte jusqu'à ce compte et ce compte-là par contre, ce nouveau compte-là serait bloqué. C'est-à-dire que tu n'aurais pas de carte bleue dessus donc l'argent épargné est un argent, heu, auquel tu ne pourrais pas toucher si ce n'est par un retrait ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, heu, on va dire ça limiterait la tentation d'aller heu, d'aller taper dedans.
Mmh. Mmh mh. Ah oui, bah, oui. Dans ce cas, ouais je c'est vrai que j'avais j'avais pas pensé. En fait je savais pas qu'il y avait des, bah, des comptes comme ça qu'on pouvait heu, on va dire «bloquer». Je connaissais bah le principe du livret A par exemple, heu, mais heu, ouais, c'est vrai que c'est vrai que j'y avais pas pensé, ça peut être une, heu, une très bonne une très bonne solution. Parce que, ouais, comme je l'ai dit, en fait, s'il y a <chuckles> s'il 'y a pas quelque chose qui vraiment, qui me bloque, heu bah, c c'est par exemple, heu, je te donne l'exemple heu, super simple c'est que heu, il y a plein de de plateformes comme par exemple les plateformes, hem, pour les livraisons de de repas à domicile, j'ai déjà, heu, le, mmh, ma carte bancaire qui est enregistrée. Donc heu, en fait j'ai même pas l'effort de me dire: «Ah il faut que j'aille chercher ma carte, rentrer les codes et cetera». J'ai plus, heu, <chuckles> j'ai plus aucun effort à faire, en fait, j'appuie juste sur un juste sur un bouton et heu et tout de suite ben ben voilà je je commande quoi. Donc heu, ouais, c'est vrai qui est mmh je pense qu'un système comme ça qui me bloque, je pense ça peut être une, heu, une super bonne solution, ouais.
Mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais mais là selon les banques où tu es, hein et heu et notamment, heu, les banques en ligne, heu, tu peux avoir ce système de compte avec, heu, pas de carte, tu vois? Hem et donc l'impossibilité finalement de de t'en servir ou de payer avec. Donc c'est un argent qui est qui est pas bloqué définitivement évidemment, hein. Mais en tout cas, heu, voilà qui qui demande un un réel effort pour le sortir et ça peut, peut-être, heu, voilà te dissuader heu, de de l'utiliser ça ça peut être une chose, heu, l'autre, heu, chose à laquelle je pensais et tu vois tu tu viens de de de confirmer, c'était est-ce que justement tu avais des cartes qui étaient enregistrées sur des, heu, sur des sites et qui te permettaient de pailler de payer de manière un peu trop facile? Et donc, ouais tu viens de me le confirmer.
Mmh. Mmh. Mmh. Oui, oui. Mmh. Oui, oui bah, heu, bah, ouais, ce j'ai j'ai, heu, j'ai mes cartes, je crois de de mémoire. J'ai, bah, sur les plateformes, heu, où on peut commander, heu, heu, à manger, j'ai, heu, sur Amazon aussi je crois donc, heu, en fait hem, parfois quand je quand je vais commander quelque chose, heu, très souvent il y a pleins de petites fenêtres où, heu, il faut accepter et cetera et en fait je pense que, heu, je le fais un peu de manière automatique, heu, je mets, heu, oui et je mets accepter à tout et au bout d'un enfin, heu, au au final, heu, il y a il y a forcément une fenêtre qui me demande si je veux enregistrer ma carte donc, je pense que la plupart des des sites sur lesquels je commande je pense qu'elle est enregistrée, ouais, ma carte.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Mouais, ouais donc ça c'est un peu le c'est un peu le piège finalement. Parce que comme tu dis, hein, c'est trop facile. On a pas à se lever chercher sa carte, heu heu, il y a qu'à appuyer sur un bouton et c'est vrai qu'entre guillemets la dépense elle est elle est «ultra facilitée», heu et et pour, heu, des gens qui ont tendance à craquer, c'est pas forcément, heu, une une bonne idée, hem, est-ce que tu as déjà fait aussi un peu, heu, tu sais du tri dans ce qu'on appelle les «abonnements fantômes»? Heu on a plein d'abonnements, heu, alors à des applis, heu, à des, heu, pff, à des fois à tout et n'importe quoi. Alors qui prennent des fois, heu, 1 € ou 10 € ou heu, tu vois? Des des des petites sommes finalement par mois, mais qui mises bout à bout, bah, représentent quand même quelque chose et en plus ne servent à rien.
Mmh mh. C'est ça. Mmh. Heu, je t'avoue que j'ai pas t spécialement regardé après, heu, moi, heu, en termes d'abonnement je enfin j'ai j'ai pas trop l'habitude de prendre des abonnements sauf, heu, ceux qui sont un peu, heu, «obligatoires» entre guillemets. Genre, heu, assurance, ce genre de choses. Mais hem, je pense pas, ouais mais c'est vrai que c'est ça ça serait, heu, ça serait judicieux de regarder parce que peut-être que, heu, peut-être que j'ai j'ai j'ai pris des abonnements effectivement que que je m'en suis pas rendu compte. Ouais, je pense qu'il faut il faudrait que que je regarde, heu, que je regarde là-dessus, ouais, c'est vrai.
D'accord. Oui. Ouais ça je te conseille de le faire d'ailleurs tu peux le faire très simplement, hein. Sur l'appli de ta banque tu vas tu vas voir les prélèvements et quand il y a un prélèvement qui t'interpelle et qui revient en plus, hein, de manière récurrente, voilà c'est ça fait peut-être partie des abonnements fantômes et tu vois, une des bonnes solutions, bah, c'est te dire, heu, voilà, je te dis n'importe quoi: «Cet abonnement fantôme c'était 5 €, ces 5 € visiblement il me gênait pas de ne pas les avoir sur mon compte et ben je vais les reverser sur mon compte épargne qui est du coup bloqué», hein, celui dont on parlait tout à l'heure et ça te fait une petite somme bah qui tombe, heu, de manière très simple et tu as pas tu as pas grand chose à actionner finalement.
Mmh. Ouais. Ah ouais c'est vrai que c'est ça aussi c'est une bonne idée! Parce que bah, ouais si si si j'ai des abonnements que, beh, que je paye chaque mois et que finalement j'utilise pas, heu, vaut mieux les les résilier et mettre la même somme, heu heu, d bah dans dans mon compte, heu, f ouais c'est ça ça peut être, heu, ça peut être une bonne idée, et heu, bah, en parlant d'abonnement en plus, heu, alors, heu, moi je suis pas trop quelqu'un qui fait des comparatifs ou autres, mais je sais que j'ai j'ai pas mal d'abonnements, hem, beh, que j'ai de depuis longtemps, heu, je pense notamment à mon ass mon assurance voiture, et heu, et ça aussi je sais pas si, heu, bah, si ça serait judicieux peut-être de de revoir, heu, ré heu, essayer de refaire un un comparatif. Parce que peut-être que je peux gagner un petit peu là-dessus, je sais pas trop.
Ouais. Oui. Tout à fait, c'est toujours judicieux, hein. En général, on dit qu'il faut le faire tous les 2 ans de revoir tous ses contrats. Alors, heu, téléphonie, heu, abonnement internet, assurance, heu, voilà tout toutes les assurances que tu peux avoir, heu, si tu as un prêt en cours aussi, pourquoi pas. Voilà c'est toujours intéressant d'aller renégocier, de faire jouer la concurrence, parce que bien souvent hein, on s'ap on s'aperçoit que, heu, bah, les les choses ont changé. Les contrats ont changé, heu, tu vois? Il y a plus d'options et que finalement bah, des fois on paye beaucoup, alors que bah, mmh, actuellement il y a une offre qui est qui est finalement beaucoup plus judicieuse pour toi.
Mmh. Ouais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Généralement je je m'abonne et puis, heu, bah, je laisse un peu traîner, heu, mais c'est vrai que ouais ça peut ça peut aussi, heu, me faire pas mal de, bah, de de réduction. Parce que, mine de rien j'ai j'ai quand même pas mal de bah, d'a de ouais d'abonnement de de de pour les assurances et cetera, mais heu, ou m'en tout cas, heu, bah, je te remercie pour, heu, bah, pour, heu, les conseils que tu m'as donnés. Je vais essayer de mettre ça en place, heu, petit à petit, et puis bah, heu, bah j'espère que que je vais réussir à à enfin épargner. En tout cas, je te remercie.
Tout à fait. Avec très grand plaisir et puis écoute, heu, je doute pas que tu vas arriver à épargner sans problème.